Потому что он вообще, он куцо он: "Я мне нужно работать!" Он там чё-то это, кому-то пишет, чё-то это. Меня, конечно, это очень сильно раздражало. Я прям начинаю психовать, я забираю у него т телефон с рук, потому что я у меня важная информация, там не знаю, что там Людка сделала на прошлой неделе. Мне нужно <chuckles> рассказать, а он тут не слушает, да. <chuckles> Ну, это я так, э, такой шуточный пример. А, ну вообще, э, из-за того, что вот муж меня особо не слушает, то, что не хочет там, всё время в своих мыслях летает, я ему дала вот такую альтернативу, которую мы уже много лет практикуем.
Мгм. <chuckles> Да, конечно, это очень важно. <laughs> Ага. Ну, понятно, да. Такую?
<tsk> Я ему предложила, что он будет со мной 1 раз в день, всего лишь 1 раз день, но 20 минут активно меня слушать. Я не хочу, чтобы он мне давал советы. Я не хочу, чтобы он мне что-то говорил. Я не хочу, чтобы он комментировал. Я хочу, чтобы он меня просто активно слушал. <chuckles>
Так. Ну да. Мгм. Мгм. <laughs> А он те не говорил: "Я и так тебя слышу, ну просто я тут посматриваю, чё мне там кто-то написал"? <chuckles>
Но сначала, конечно, он сопротивлялся, но я говорю: "Ну смотри, это всего лишь 20 минут, это очень мало".
Мгм. Ну, вообще ни о чём, да. Ну ну, он согласился?
Да. Да, да. И вот у нас иногда, э, бывает, что дни, которые пропускаются. <laughs>
Потом компенсируется на следующие дни, да?
И я такая: "Ты помнишь вот в тот день, 20 минут не было?" Да, ть "Поэтому сегодня 40 минут". <laughs>
<laughs> За тобой должок. <laughs> Слушай, а с детьми есть у вас такие правила, что типа там вот вечером, например, за ужином никаким ш никаких телефонов, мы общаемся, рассказываем друг другу, что у нас произошло, и внимательно друг друга слушаем?